Oke. Wah itu eee, salah satu tahap yang Kakak laluin ya untuk sampai ke tahap yang ini gitu ya. Nah Kak, eee, ada ide enggak sih atau misalnya, mmm, tips mungkin saran untuk orang-orang yang baru mau mencoba hal baru, tapi takut gagal gitu. Mungkin, eee, ada langkah praktis gitu Kak, yang bisa dicoba? Supaya bisa mengatasi rasa takut gagal itu?
Iya. Iya. Mungkin kalau tipsnya adalah, kita itu mungkin bakal merasa takut ya kalau kita harus keluar dari zona nyaman, kayak melakukan hal-hal baru kayak, eee, mungkin kita punya background di suatu ilmu dan akhirnya kita pas kerja malah di bidang yang berbeda gitu dengan apa yang kita ajarin. Dan itu aku rasa kalau misalnya emang udah diberikan kesempatan tapi enggak diambil, itu sayang sih. Karena kan kalau kita bisa belajar hal yang baru, kita juga bisa ini kan, kayak mengembangkan diri kita gitu. Kita juga bisa mungkin tahu hal-hal yang kita mungkin enggak lihat dari diri kita. Kayak mungkin aku itu awalnya enggak suka berkebun misalnya, enggak suka berkebun. Dan mungkin suatu hari nanti aku mencoba nih buat berkebun, karena mungkin aku ngelihat video kayak ada tanaman yang cantik yang pengen aku tanam gitu kan di kebun aku misalnya. Dan akhirnya pas aku coba, itu bisa aja kan kayak aku akhirnya kayak jatuh cinta dengan itu karena, aku suka melihat perkembangan tanaman itu kan, yang dari tanah kayak sampai tumbuh berkembang gitu kan ya. Jadi ya, itu sih yang penting adalah, eee, kalau ada rasa takut, kita harus berani melawan rasa itu dan jangan apa ya, harus berani mencoba hal baru itu.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Mhm. Eee, iya iya, betul betul. Heeh. Heeh. Mhm mhm mhm. Ya, iya. Heeh, betul. Jangan nyerah dulu gitu ya maksudnya kayak udah ditantang, terus udah langsung mundur gitu ya sebelum nyicip, tanda kutip ya Kak, nyicip <chuckles> si tantangan itu gitu. Heeh. Oh gitu ya Kak, wah makasih banget nih infonya, masukannya juga menarik banget.
Iya, jangan nyerah juga. Heeh. Iya seperti itu. Heeh. mungkin dulu iya, di cobain dulu. Heeh. Iya sama-sama.